بصراحة آه، يعني أنا كان مطلوب منّي مثلًا حاجة معيّنة، تاسكات معيّنة، فبصراحة لمّا باقعد مع نَفْسي كده باعرف أركّز أكتر، باعمل لنَفْسي جَو حلو كده، أشغّل أغنية حلوة، أعمل مشروب حلو، أدخل كده الأوضة بتاعتي قاعدة فيها هالاقي نَفْسي خلّصت كل اللي ورايا وزيادة كمان. إنّما مثلًا إيه، آآ لمّا باشتغل مع ناس، باحس إن أنا باتشتّت، باحس إن إحنا ممكن نقعد بقى نتكلِّم مع بعض، ممكن نقعد نهزّر شوية، إمم. ففكرة ال
إمم. أها. يعني أنتِ بتشوفي إن آه، يعني أنتِ بتشوفي إن أنتِ لمّا تبقى لوحدِك بت ممكن تنتبهي أكتر، بس على فكرة برضه م مش قاعدة إن أنتِ برضه لمّا تبقي مع أصحابِك ممكن تضيّعوا وقت، ده بالعكس يعني أنتم ممكن تساعدوا بعضه برضه يعني، صح والّا إيه؟
جدًا. بالضبط، من آه أكيد، ما أنا باقول لك على حَسَب المهمة اللي مطلوبة منّنا، يعني إحنا لو مطلوب منّنا إن إحنا نشتغل مع بعض على شُغل معيّن، يعني في الجامعة مثلًا كان مطلوب منّنا إن إحنا نشتغل على presentation معيّن، فكُنّا بنختار إن إحنا نبقى مجموعات. فقعدنا كل واحد خَد part معيّن يكتب عنّه ويتكلِّم عّنه وي ويجهّز الpart ده عشان كمان يحضّروا، بحيث إن إحنا لازم كُلّنا نؤدّي، ما هو مش هينفع حد واحد بس اللي يعرض لازم كُلّنا نشارك، فبدأنا نعمل كده فعلًا، اتجمّعنا مع بعض وقعدنا في كافيه سَوا وقعدنا بقى بقينا عمّالين نبُص على المحتوى، بدأنا نشوف العنوان بتاع الpresentation عايز منّنا إيه بالضبط. بدأنا نشوف إحنا مثلًا عايزين نتكلِّم عن إيه؟ كل واحد بدأ يفكّر كده مع نَفْسه حابب يتكلِّم عن إيه ويعمل search على الحاجة اللي هو عايز يتكلِّم عنها ويشوف شوية معلومات، بدأنا نساعد بعض برضه لو هو يسأل مثلًا على مصدر معلومات معيّن إحنا نرشّح له حاجة مختلفة، كل واحد بدأ يرشّح للتاني زي خبرته كده بطريقة لطيفة، فاهم قصدي؟
إي طبعًا. والله ده شيء كويس. طَب أنتِ لمّا أنتِ لقيتِ بقى إن كل واحد منكم عَمّال يشرح للتاني خبرته بشيء كويس، هل ده فادِك بقى وزوّد لِك لمهاراتِك وكده وحسِّن نقاط ضعف عندكِ كانت موجودة؟
جدًا بصراحة، يعني أنا كان في حاجات كتير ما كانش عندي وَعي بيها أو ما كانش عندي عِلْم بيها أبدًا، بالعكس في حاجات كتير أوي ما كنتش ببقى عارفاها، بالاقي ناس مثلًا بتدّيني مثلًا معلومة عنها، بتقولي مثلًا ده كذا، "ده المصدر ده هيفيدِك، اكتبي اللينك ده مثلًا،" ويساعدني مثلًا إن هو يدّيني مصدر معيّن أدوّر فيه، يساعدني مثلًا إن هو يقول لي على حاجة معيّنة أبحث عنها، فبصراحة باحس إن كل الحاجات دي بت بتخلّيني حتّى إن أنا أتشجّع إن أنا لو عندي بجد مثلًا تقصير من ناحية معيّنة أو عدم وَعي كافي من حاجة معيّنة، هم هيساعدوني، هم هيخلّوني أنتج أحسن وأعمل بشكل أحسن، كده، كده كُلّنا هدفنا إن إحنا نقدّم مشروع حلو ويعجب الدكتور أصلًا في الأول وفي الآخِر، فكُلّنا هنبذل أكتر ما عندنا وهنشارك بعض خبرات بعض عادي جدًا، لو حد مثلًا كسِّل التاني هيشجّعه، لو حد مثلًا إيه آه، لو حد مثلًا عنده مشكلة في part معيّن هنقعد نشرحه له عشان مثلًا إيه، يقدّموا ونبدأ نقدم قُدّام بعض مرّة و2 و3 ونعمل بروفة ونشتغل سَوا ونسهر لحد ما فعلًا عملنا presentation وطلع حلو جدًا والدكتور شَكَر فيه.
اي أكيد طبعًا.